Hm, das eigentlich 'ne gute Idee, weil, wie du schon sagst, wenn man genau, wenn man halt diese Routinen so sieht, dann können sie halt auch wie so 'ne Art Programmpunkte sein und dann kann's einen wieder stressen. Und ich merke in letzter Zeit auch, dass mir das voll gut tut, wenn ich einfach mal so nichts mache.
Genau. Toll. Mhm. Ja. Ja. Und weißt du, ja, gerade wenn du jetzt auf so 'ner schönen Gegend bist und so und ne, und wenn's 'n Sonnenuntergang ist oder 'n Sonnenaufgang oder mit 'ner Katze spielen oder, äh, ne, ja oder einfach irgendwo hin bummeln und 'nen Kaffee trinken alleine und einfach aufs Meer starren oder ne? Es ich glaube, es geht eher um diese diese Zeit für dich, wo du einfach sagst: „So, ich mache jetzt keine Routine, ich setze mir jetzt überhaupt nix vor. Ich nehme jetzt Zeit für mich, um einfach zu sein und im jetzt zu sein."
Hm, und das ja? Mhm. Mhm. Ja, du hast eigentlich 'ne gute Idee, weil ich merke auch immer, wenn ich das mache, dann habe ich immer voll die Inspiration für irgendwas Arbeitsmäßiges oder dann kommt von irgendwo noch so 'ne Opportunity rein, obwohl einfach, weil ich gerade mich so priorisiert habe. Also, dass man einfach so dieses Gedankenkonstrukt mal sprengt von, äh, Aufgabe A gleich Ergebnis A, sondern dass man sagt: „Sonnenuntergang führt auch zu Ergebnis A.“ <chuckles>
Mhm. Schön, das freut mich. Ja. Ja. Ja. Mhm. Genau, Ja. Siehst du, du weißt es ja eigentlich alles schon, weißt du? Ich brauche dir gar nichts ich kann dir gar nichts sagen. Ne, das ist du hast im Grunde deine eigenen Fragen gerade selber beantwortet, ne? Das ist ja das Schönste daran. Ähm.
<chuckles> Doch, doch, mit doch. Nein, aber man braucht dann immer so 'ne so 'ne <chuckles> Ne, ich fand doch. Nein, wenn einem das jemand anders sagt, ist es viel besser, also, da hast du irgendwie genau so den Kern getroffen.
So 'n Ansch Anstup ja, ist so 'n bisschen anstupsen, ja. <laughs> Oh Gott. Ja. Aber weißt du, das Leben ist so wertvoll und, äh, aber auch sehr schnelllebig. Und, ich glaube, diese Momente, die man einfach mit sich dann, äh, verbringt, diese 20 Minuten, 0,5 Stunde oder vielleicht sogar 'ne Stunde oder was es auch immer ist, ähm, im Jetzt, komplett im Jetzt zu sein und d einfach die weiß ich nicht, das Leben der Menschen beobachtet oder das Meer oder vielleicht siehst du ja 'ne 'n Delphin oder, ne? Wenn man dann auch mal wirklich sich drauf konzentriert auf diese Dinger, ähm, oder mit der Katze zu spielen oder einfach 'n Kaffee und den den Genuss des Kaffees zu genießen, das, ähm, das ist ja eigentlich das Leben, ne? Und
Ja. Ja, das stimmt, das liebe ich auch so. <laughs>
Ja, und weißt du, alles andere ich glaube, was ich dir gerne noch mitgeben würde, wäre